ええと、眠りってとても大切なんですが、何か日常で、睡眠の質を上げるために、工夫していることって何かありますか？
はい。 えっと、そうですね、私も睡眠っていうのは日々の生活のためにとっても大切だと思ってるので、いくつか実践してる習慣があるんですけれども。
ええ。 ええ、どんなことを実践されてるんですか？
えっとですね、まず1つは、まあ、よく聞く話かもしれないんですけど、ちゃんと入浴をするっていうところですね。
ええ。 ああ。あ、入浴ね。ちゃんとあの湯船に浸かって、あの、あったまるっていう感じなんですね？
そうですね、で、まあ副交感神経にこう切り替えて、あの、ゆっくり1回体温めて、そこから冷える過程で眠たくなっていくっていうのが一番自然かなと思うので。
ええ。 ああ、気持ち良さそうですね。大体どれぐらい湯船に浸かってるんですか？
うんうんうん。 そうですね。私が体質的に、あんまりこう、熱いお湯に、長く浸かれないので。まあ、10分とかですかね。
ええ。 うんうん。でも、まあ、10分つかうと、ちょっと体もほかほかしてきて。あの、大体あの、熱いお湯が駄目っていうことは、あの、何度ぐらいが、ちょうど適温なんですかね？
うんうん。 ああ、何度で入れてるんでしょ。大体43とか、4とかにしてるんですかね。
あ、じゃあもう、熱いの苦手だけど、ちょっと熱めにしてるってことなんですかね。
そうですね、ただ長くは入れないっていう。
ああ、そうなんですか。じゃあ、もう、あの、体を洗ったりする時間は入れずに、湯船に浸かってるだけで、まあ、10分っていうことです？
あ、そうですそうです。
うーん、そうなんですか。なんかこう、例えば、あの、入ってる時に、ちょっと音楽聴きながらやあの、入ってるとか、なんか、あの、まあ、人によっては、ちょっと本読む人も、あの、いるかもしれないんですが、どんな感じで、あの、10分過ごしていますか？
うんうんうん。 たしそうですね。あの、入浴剤を入れて、楽しむことが多いのと。ちょっとこう、好きな香りをさせてですね。
ああ。え、どんな香りが、好きなんですか？
結構柑橘系とか好きですね。あの柚子とか。
ああ、いいですね。 っとしますよね。
あとはそうですね、たまに Youtube 見ながら入ったりとかですね。
あ、うーん、なるほど。まあ、YouTube 見てたら10分間あっという間ですもんね。
そうですね。
へえ、そうですか。じゃあ、もうそれで、あの10分温ったまって、あの、もうすぐ寝ちゃうっていう感じなんですかね。
そうですね。ただ、やっぱり、こうお風呂入って、すぐ寝るっていえは、なかなかちょっと難しいので
ええ。
で、ま、最近実践してるのが、あ、寝る前にできるだけスマホを見ないようにする。
なるほど。あのね、結構ついつい見ちゃう方多いかと思うんですが
っていう そうですね。やっぱり、だいたいお風呂に入るのが21時とかになるので
ええ。
で、もう、その後はできるだけスマホを見ないようにして。
あ。 なるほど。もうあの、ピシッと見ないように決めてるわけですね？
そうですね。もう見ちゃうといつまでも見ちゃうので。<chuckles>
ぺろすほんとですね。あの、多分スマホの時間での1日にしたら、日本人の平均かなり長いと思いますね。
いや、ほんとにもう、油断したらあっという間に1時間とか経っちゃくので。<laughs>
ええ、へえ、ええ。そうですよね。じゃあ、もうなんか、その、入浴の習慣で、あの、10分きっかり、あの、10分きっちりお湯に浸かるっていう習慣は、もう大体どれぐらい続けてるんですか？
そうですね、半年とかですかね。
ああ、じゃあ、その半年の前はどんな感じだったんです？
は、寝る前にスマホを出来るだけ見ないとかはちょっと意識してたんですけど、もともと結構あの、シャワー派で。
ええ。 あ、うんうん。
あんまり湯船には浸かってなかったんですよね。
ええええ。
ただ、なんかちょっとやっぱりこう、し睡眠の質改善したいなと思ったタイミングがあって。
うん、うん。ああ。そのなんか、あの、湯船に浸かったら、睡眠の質が上がるんじゃないかなと思ったきっかけは何なんですか？
わい、もうなんかネットで探してみて、多分、一番上に上がってくるぐらい、結構あるあるな情報かなとは思うんですけど
あ、うーん。 うんうんうん。
もうそういうのどこでも言われてるな、やっぱり大事かみたいな。<chuckles>
うん。うん、ね、そそうですよね。ま、全身あったまるから、確かにもう血行も良くなるし、睡眠の質改善して、深く眠れるかなっていう感じなんですが、実際に半年前にそれを始めてから、もうなんか、みるみる、あの、改善したっていう感じですか？それともなんかこう紆余曲折あったんですかね？
うん。 うんうん。 割とスムーズに改善したかなと思います。やっぱり一回あったまるとこう、眠たくなるまでの時間が短い実感があって。
うん。
なので、そのままもう、あの睡眠に突入できるというか。
あ、へえ、それはとてもいいですね。なんか、自然にこう、はあの睡眠に入れる例えばなんか羊を数えたりとか、そんなこ いいわけですよね？
うんうん。 <laughs> <laughs> そうですね。<chuckles>
うん。あ、なるほどなるほど。じゃあ、もうなんかあれですかね、ご家族もそんな感じで、あのやってらっしゃるんですか？
そうですね、湯船は、あの家族もつかま、溜めてあったら使うるので。<laughs>
ん、ええ、あ、そうですね。 うーん。
そうですね、で、ま、スマホとかはもう個々人ですけど。
ええええ。
出来るだけ、ま、私はもう、あの寝る直前とかはもう寝室に持ち込まないとか。
ええええ。
もうずは物理的にこう距離を離すとかもやってるので。
あ、徹底してますね。
<laughs>
うーん。<laughs> すごい。そしたら、あの、その、あの、半年ぐらい前に、その習慣を始める前は、ちょっと寝つきが悪かったり、もうなんか、あの、起きた時にすっきりしなかってこむ困ったとか、なんかちょっとし仕事に差し支えぐるぐらい、こう眠気が襲ってきたとか、なんかそんな感じはああったんですか？
うん。 そうですね、なんかタイミング的に副業を始めた時に
へえ。
あの、本職があって副業なので、その、空いた時間を作らないといけないじゃないですか。
はい。
で、その時に、あの、どこに時間を作るかって、朝に作りたかったんですよね。
ああ。うん。
なので、こう、その時起きていた時間よりも、2、3時間早く起きて、副業のことをやるっていうことをしたかったので
ええ。 ああ、なるほど。うん。
で、って考えた時に、早起きしても、もうとっても眠いんですよ。<laughs>
あ。そうですよね。もう2、3時間っていうとかなり、あの変わりますからね。
そうですね。なのでやっぱり、こう、すっきり起きて、朝から副業に迎えるような体制を整えたいなと思って。
うーん。じゃ、もう、具体的なその副業っていう目標があったので、もうなんかあの、すあの、結構インターネットで情報を集めて、もう、これだと思って始めたら、結構なんかそれが敵面に効いたっていう感じなんですかね？
そうですね。で、やっぱりこう朝すっきり起きるには、まず夜からしっかり寝なきゃみたいなところで。<giggles>
うん、ふん。へえ。じゃ、もう、あの、その入浴で凄く改善されたっていうのがよく分かったんですが、その睡眠の質を上げるために、例えば、なんかあの、夜寝る前、何時間は何も食べないとか、なんか食でも睡眠の質を上げるためになんか努力ってされてます？
うんうん。 あ、それでいうと、こう、努力とまでは言わないんですけど、大体晩ご飯を食べるのが、もう6時とか7時とかに今してるので。
うん。 ああ、ちょっと早めっていうことです？うーん、うん。
そうですね。出来るだけ早めに食べてしまって、なので、ま、寝る前2、3時間とかは全然今空けてるかなっていう感じなので。
いい、ええ。 ああ、あの、その、以前は何時ぐらいに食事されてたんですか？
は、ですね、ちょっと7時とか8時とかグダグダしちゃったりとかで、しそれぐらいなってましたね。
わ、あ、うん。 へえ、そうなんですね。じゃあもう、良かったですね。具体的な副業っていう、その目標が出来たがために、あの、生活もなんかパキパキッとこうリズム感がついて、なんか、えっとですね。どうですか？なんかちょっと良かったこともあるけど、ちょっとこれはまずかったかなっていうこともあります？
うんうん。 は、そうですね、でも全体的にこう生活リズムも改善されたし、あ、ま、悪かったっていうか、いいことなんでしょうけど、あの、たまに友人と遊びに行くと、あの、眠くなるのがとっても早くなりました。<laughs>
うんうんうんうん。 へえ、ええ。 へえ。 はあ、なるほどね。そうですか。やっぱりあの眠くなった時に、こう寝るっていうのが、睡眠の導入としては、すごくいいっていう、ま、一般的には言いますからね。
<laughs> そうですね。もう友人と遊んでても10時、11時とかにやっぱりなっちゃう時もあるんですけど。もうなんか「あ、眠い」って、なんねげね <laughs>
ええええ。 もう体が反応してるわけですね。へえ、そうなんですか。じゃあ、もう特に、あの、その、すあ、入浴と、その食事のタイミングを変えて、もう凄く改善されたっていうことなんですが、かほに、あの、あ、ちょっとしたなんか枕をちょっと変えたとか、なんかあの、ちょっと室温を変えてみたとか、ま、寝る時はちょっと空調切ってるとか、なんかそんな工夫もあったりします？
<laughs> そうなんですよ。<laughs> うんうん。 はい。 うんうん。 そうですよね。それで言うと枕変えたんですよ。
え、どんな枕ですか？
が、あの、1人1人に合わせてオリジナルで作ってくれる枕屋さんがあって。
ええ、-ええええ。
で、そこで、もう枕を作っていただいて、オリジナル枕みたいな。
あ、オリジナルのえっと、どんな枕を作ってもらったんですか？
は、こう枕を、かパートが5個ぐらいに分かれてるんですけど。
え、枕のパートが分かれてるんです？へえ。
そうなんですよ。<laughs> 普通の四角い枕なんですけど、その中で5パートに分かれてて、左右上下と真ん中みたいな。
はい。 へえ。え、ちょっと硬めっていうことですか？その枕。
あ、で、そこの中身をの量を調整するんですよ。
はあ。
うん。中に入ってるのは、あの、よく見るストローみたいな硬さのやつなんですけど。
え、中身は ええ。 うんうん。 ええ。
それを寝そべって、こう、見てもらって、あ、じゃ、ちょっと首下げましょうとか、後頭部のところ上げましょうとかで、いい姿勢を作って、その状態で寝られるようにするみたいな。
うん。 ああ。 ええ。 ええ。 ああ。じゃあ、もうほんとに1人1人に合わせたそのね、首の高さとか、あの全く違いますもんね、体型によっても違うし。
う、ん。 そうですね。
へえ。あ、じゃあ、もう、それ作ってもらったら、実際使ってみて、使い心地はどうだったんです？
あ、でもなんかいいなと思います。やっぱりこう、首とかが自分にぴったり合ってるので
へえ、ええ。
こう首に無理がないというか、変に浮いたりとかしてないというか。
へえ。あの寝てる時って、こう、上向きだったり、こう横になったりとか、色んな向きに変わってしまうことがあるんですけど、それ別にその枕は合ってるので、ちょっと寝返りを打ったりしても大丈夫な感じなんですかね？
うん。 そうですね。 そうですね、こう右と左もパートが分かれてるので、あの、寝返りを打った時の合い方とかも確認されるんですよ。
ええ。 ああ、凄いですね。
<laughs> なので、もう寝返りを打ってもきちんとこう、綺麗な姿勢を保てるというか。
わあ。 へえ、すごい。それ、大きさ的にはどうなんですか？
あ、もう普通の枕ですね。もう普通の枕カバーに入ってるぐらいなので、いわゆ一般的な枕っていう感じです。
へえ。 あ、そうなんですか。じゃあもう中で、その、なんかストロー状のものを調節したりは出来るけど、その表面的にも、そのなんか全然普通の枕みたいな感じにちょっと柔らかめなんですかね？
うんうん。 そうですね。
へえ、そうなんです
で、あとはメンテナンスもしていただけるので。
え、え、枕のメンテナンスっていうのはどういわ？
そうなんですよ。<laughs> が、あのストローのやつってやっぱりこう、へたってくるんですよね。
ああ。チックなので。
こう、ちょっと潰れちゃったりして。
ええ、じゃ、それはうん。
なのでうんうん。
入れ替えたりするんですかね？
そうですね。あの量を追加してもらって、また合うようにしていくっていう。
へえ、なんかあの、至れり尽くせりですね。凄いうーん。そうなんですか。
そうですね。 なので、大体年に1回ぐらい「メンテナンスに持ってきてください」って言われてて。
ええ。
なので、そうですね、年に1回ぐらいちゃんと行くようにしたいなと思ってま。
ああ。 あ、そうなんですね。すごい、じゃあ、もう枕もばっちりだし、寝る体勢も整ってるし、あの、お布団はどうなんですかね？
お布団は、マットレスが柔いのがあんまり好きじゃないので、硬いのにしてるっていうぐらいで、そこまでこだわったものではないですね。
ああ、そうなんですね。でも、まあ、色んな面からちょっと工夫していって、睡眠の質は確実に上がってるなっていう感じなんですね。
うん。実感はありますね。
ああ、凄いなんか努力の甲斐がありますね、情報も集められたし。はあ。なんか今日は凄い参考になるお話をいっぱい聞かせて頂きました。
<laughs> ああ、ありがとうございます、よかったです。
はい。あのす睡眠の質はとても大事ですからね。これからもずっと、あの、続けていっていただきたいと思います。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
はい。またよろしければ、色々お話聞かせてください。今日はどうもありがとうございます。
はい。はい、ありがとうございました。